確かにそれもいいですね。うんうん。それいいですね。でもね、なんか、それやっちゃうとちょっとね、なんか負けた気もするんですよね。<laughs> まあ、ね、別に勝負してるわけでもないんですけど。うん。なんねうん。
うんうん。 はい。ああ、なるほど。確かにそうですね。 うんうん、確かにいかにこうちょっと斜め上からというか。ね、ちょっと変化球的な、かつ喜んで欲しいやつっていうのがね
ううーん、そうですね。うん。はい。 うーん。あ、すね。ま、なんか最近夫婦で、ちょっと家の近所の公園というか、草っぱらみたいなとこで、なんか、ピクニック的なことするのがはまってるみたいなこと言ってたので、うん。なんかね。あの、アフタヌーンティー的な、あの、にだんぐらいになってるやつ。なんかありますよね。
いや、難しいですね。うん。 はい。 うんうん。 へえ。 あ、そうなんですね。素敵。うん。 うん、うん。 ああ確かに。ありますね。
うん、ああいうのってもらうと嬉しいですかね。
いや、もらうと嬉しいと思いますよ。なんか自分で買うにはちょっとっていう感じなんですよね。
ほんてすかねうん。 んですよね、あれね。でもなんかあれあると確かに、ううピクニックもなんか楽しくなりそうじゃないすか、ね。
うん、うん。 うん、ちょっと映えそうですよね。うんうん。
ああ、なんかね、そんなのいいかなってちょっと思いますね。
あ、ほんとですよね。うん。
うんうん。 ん、あれいくらぐらいするのかとか全然分かんないんですけど。うん。
あ、そうです、なんか結構ピンキリな印象ですよね。なんか IKEA とかだと2000円ぐらいで買えそうな気もしますね。うん。
ああ、確かに。 ああああ。 確かに、確かに。 そうですよね、あえま、ほんとに高いのはすごく高そうですしね。うん、なかなかね、うん。
うんうん。 あ、あ、そうですよね。なんか、まあ2000円ぐらいで買えたら、後のさんぜんえんはちっと生ハムとかチーズとかにてみるとか。うんうん。
ふん。 ああ。確かに。 と、なんかね、紅茶の茶葉とかもいいかもしれないすね。うん。
うん、ま、ほんとですよね。紅茶の茶葉いいですね。